Ouais, en fait, je suis allée au Portugal pour faire un stage de pole et heu, en fait, c'était un stage où où on faisait de la pole et du surf, tu vois? Et franchement, c'était trop cool.
Mmh mh. Mmh mh. Waouh, rien à voir.
Ouais, je te jure. <chuckles> Ça s'appelait littéralement, pole and surf <chuckles> n'importe quoi. <chuckles>
Waouh <laughs> <laughs> Waouh, on fait du on fait du scrapbooking et de la et de la piscine, waouh. <laughs>
<laughs> Mais c'est grave ça. <laughs> Deux salles, deux ambiances, ensemble. <laughs> C'était trop marrant que et heu, et franchement, heu, les premiers cours, ils se sont trop bien passés. Et c'est vrai qu'il y avait un cours où, heu, enfin, un jour où où les intempéries, heu, étaient de sorties, tu vois?
C'est clair. <laughs> Pole and surf. OK. Mmh mh. Ah, tiens, ça montre le bout de leurs nez.
<laughs> C'est ça, et la prof qui arrêtait pas de elle arrêtait pas de se la raconter en mode oui, championne du Portugal et tout, en surf et tout. Et coach, tu vois? Du coup, nous, on se dit: «OK, c'est elle qui nous dit: "C'est OK, vous inquiétez pas, oui oui, c'est vrai, il y a du vent et tout, mais v tranquille."»
Ah, super. Mmh mh. <chuckles>
«"On peut y aller."» en plus, c'était le dernier jour, je devais reprendre mon avion ce jour-là, tu vois? Je me dis heu: «Vas-y, heu, c'est la dernière fois où j'aurais peut-être l'occasion de faire du surf, en tout cas, j'ai pas ça à côté». Et, heu, en plus, tout le monde était motivé pour y aller, donc je me suis dit: «C'est l'occasion». Donc on y va, et heu, j'avoue, un moment impossible de revenir quoi. Heu, je suis emportée par le courant.
D'accord. Mmh mh. Mmh mh. Waouh.
Mais trop trop dur, heu, je nageais de toutes mes forces et au point où j'avais je me dis: «Bah en fait, c'est mort, j'abandonne, quoi. Peut-être qu'il faut abandonner», parce que je t'assure, j'arrivais à rien. J'étais tellement trop éloignée de du groupe que je voyais la la prof au loin faire des signaux pour me dire, heu: «Faut revenir». J'étais là en mode: «Sans déconner». <chuckles> J'ai tu vois pas là que je j'essaye. <chuckles>
Waouh! Ouais. <laughs> Toi, la championne olympique, là, tu vas venir me filer un coup de main, au lieu de
Bah, ouais, franchement, heu, <blows air> non, mais elle elle avait d'autres troubles aussi, heu, c'est une pour une autre histoire, mais en gros, heu, elle me dit: «OK, mais comment je fais du coup?»
Oh, la vache. Mmh mh.